そうですね。
そうなんです、だってもんもうい1パック12個、あ、ず入っとゆ「え、この値段！」みたいな。
ええ。
もう贅沢品ですよ、今や、私にとって。<scoffs>
うん、なんかね、近くのあのスーパーで、なんか$6.99まで下がってて、「うお！」とか思いましたけどね、なんか。
はい。うはい。はい。 え、どぅふあ、そうですよね、私、<sucks teeth> 昨日スーパー行きましたけど、いちぱっく$12とかしてましたね。
ええ。 ええ。 うん、そうそう、まだそういうところあって、なんかもう一個違うところ行ったら$14いくらとかで、で、ん
ええ。 「ああ！」って感じです。「はあ？」って感じですよね。
そう、で、なんかあの、その$6.99のやつは私も、「おお！」と思って、で、なんかす最後の1箱ぐらいなってて、で、ああなんかきっとこれ割れてるやつだなと思って見たらやっぱり割れてるんですよね。だから、「ま、いっか」と思って買わないことにして、ん、で、置いたら「それ買わないの？」とか言って言われて、あん、あの、いやうん、「あの、割れてんの入ってるから買わない」とか言って言ったら、なんかあの、ささって取って、で、まあ、その中のいや中のね卵をあの隣の卵と変えてましたよ。
はい。 ええええ。 あ、はい。 ああ。 ええええええ。 いや、怖い、取り合い。 はい。 あ、はい。 え、いいの、それで。割れてるのに。 はい。 え、そんなこと簡単にできるんですか？
うん、大体割れてるやつ、私は割れてたら、その、同じ種類のやつと変えますけど、もうね、その人たちはもう何でもいいみたいな感じで変えてましたけど。ええ。
はい。 はい。 え、そんな、やむやだ。
ええ。 なんか
でもなんか日本人的にはそれはちょっとやります？そんなこと。
うーん、あの、なんかね、色とかそういうの全部一緒だったら、なんか考えるかもしれないですけど、もう隣、なんかその卵茶色なのに隣の白いんですよ。<laughs>「これ変えられないでしょ」と思ったけど、変えてましたけどね。<laughs>
はい。 あ、はい。 あ、やだ。<laughs> いや、やばい。 そんなことすずずいよくできますね。<chuckles>
うん、そう。
え、いや、でも、もう卵ピンチですよね。だからほんとなんで私こんなトピックを選んじゃったんだろうとか思って。卵食べたくなるじゃないですか。
ね。 ええ。 そうですね。うん。早くうん、早く終わるといいですね、鳥、うん、インフルエンザがね。
はい、ちょっと失敗かもしれません。 はい。 そうなんですよ。
ええ。
もうだも1ヶ月ぐらい続いてますかね。

ええ。
だから、あんまりもう好きじゃなくなっちゃって、なんかす うん、あの、ふあまり こう、家電製品だったらちょっと、あの、すぐに壊れちゃったり、あの、欠格があったりそういうのを送ってこられたりする場合とか、なんか例えば
ええ。
ま、例えばですけど、食器洗い洗剤を買った時に液だれ、漏れ漏れてたとか。
ええ。 ええ。
なんかそういうなんかちょっと扱いのひどい場合が、お結構あるみたいだし。なんかそう、ま、それはたまたまかもしれませんけどその割には値段高くないかと思って。
うーん、そうですね。
なんか、アマゾンがだんだん信用できなくなってきて、あ、最近アマゾンであんまり買ってないです。なのでプライムとかもういらないって感じです。ま、便利ですけどね、確かにね。
ええ。 あ、そうなんですね。 うん。なんかプライムの値段も
普通に買えば送料は無料ですもんね。
うん、でもプライムの値段もなんか上がったから。あの、そうなん安くない。だから、あの、すっごい買うとかそういうんであれば、あ、ね、いいのかもしれないけど全然買わないし、あの、いらないんですよね。
ですよね、安くないですよね、別に。うん。 ええ。 はい。 ええ、なんか会社の同僚の人がなんかプライムに入ってて「めちゃくちゃ便利よ」って言って「何頼んでも送料無料」とかって。でも、そんなに買うものあんのかしらと思って。
ええ。